えっと、あなたにとって懐かしい曲ってあると思うんですけど、そんな懐かしい曲を聴くと、どんな気持ちになるか教えてください。
はい。 はい。 うん。 そうですね。なんかやっぱりその時、その当時のことをやっぱり思い出すっていうのが結構多いかもしれないですね。
はい。 おお。
うーん、なんか私、先日、去年も、でも1年ぐらい経つのか、あの去年、私がすごく好きだったあのアメリカのロックバンドが私の街にライブしに来たんですよ。
はい。 はい。 はい。 おお。
で、そのバンドが好きだったのが、私が中学生ぐらいの時だったんですけど、なんかやっぱり、ね、彼らの曲を聴いた時に、その時のその思い出、その曲にまつわる思い出だだけじゃなくて、あ、そういえば中学でなんかこういう人がいてとか、なんか全然関係ない体育祭とか、なんかそういうのまでも思い出すことが結構あったりとかして
はい。 はい。 <laughs> ええええ。 うんうんうん。 おお。 へえ。
これが懐かしい。これがナツメロかって。<laughs> 思いましたね。なんか、うん。そこからまたなんかその時の、その当時によく聴いてた曲、掘り返してなんか聴き始めたりとかして。はい、うーん、ね、なんか最近はい
<laughs> そうですよね。 うんうんうん。 おお、いいですね。え、ちなみに、えめんなさい。ちなみにその曲によってあの、思い出す場面が違ったりとか、なんかそういう違いってありましたか？
うん。 はい。 ありますね。それこそやっぱり、ま、その聴いてた時期とか、あとはなんか例えばその曲がこう、なんかテレビとか映画のなんかタイなってたりだとかすると、そういうなんか、あの、ものを思い出したりとか、そういう映画とかね、思い出したりとか、その映画に出てた俳優さんが好きだった、その、ん、友達思い出したりとか、<laughs> そういえば何々ちゃん、すごいあの俳優さん好きだったなとか。ああ、なんかそういうところから、なんか、あ、そういえば何々ちゃんってなんかこういうことしてたよなとか、なんかここ行ったよな、一緒に、とか、なんかそこから派生してどんどんこの昔の思い出が蘇ってきますね。
うん。 はい。 ええ。 はい。 うん、ふんふん。 はい。はい。 ああ。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 うーん、ああ。え、それってあの、その懐かしいっていうのは、あの、どの程度古いとその懐かしいっていうふうに感じられるんでしょうかね？
うーん。 うん。 うん。 うーん、でもやっぱ昔に聞いてたものだったら、懐かしいなとは全体的に思うんですけど、でもなんかその聴いてた曲って私、結構両親とかも音楽好きですごい聴いてたりとかするんですけど、なんか両親が聴いてた曲みたいなのってやっぱり自分が選んだ曲じゃないから、そこまで思い入れはないんですよ。ああ、よくお父さん聴いてたなとか、よくお母さんに聴いてたな、とかそれぐらいなんですけど。自分が好きで、例えば、その当時ね、CD をレンタル屋さんに借りに行ったりとかしてたんですけど、はい、その借りに行って、なんかそれを MD に入れて聴いてたとか。<giggles> あのね、なんかそ、ね、それこそ好きなその人のなんかあの CD を買いに行って、その CD を持ってたとか、そういうのだとやっぱりその記憶というか、なんかその当時の風景っていうのが思い出しやすくなる、感じはしますね。でも昔の曲はだいたい懐かしいなあと、まあ、ふわっとは思いますけど、うん。特にやっぱりグッとくる感じなのはそういうなんか曲に思い入れがあるような、自分が好きだった曲がやっぱりこう、うーん、なんかはい。ズキュンときますね。<laughs> は、思い出して。<laughs> はい。
はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 はい。 <laughs> はい。 うんうんうん。 うーん。 はい。 うーん。 はいはい。 うんうん。 まあ、そうですよね。うん。はい。え。え、ちなみに、まあ、あのそんな中でも、思いあの懐かしい曲の中でも、特に、これはっていうの曲はもしあるんであれば、それにまつわる思い出、どんな思い出があったとか、そんなのも教えて欲しいですね。
うんうん。 うん。 うん。 ええ。 はい。 はいはい、はい。 うーん。はいはい。じゃあね、結構でも色々あるんですよ。私は私、やっぱ、ずっと音楽聴いて育ったので。の、その中でもすごく覚えてるのは、私が小学生の時にオレンジレンジがすごい流行ってたんですよ。
はい。 ええ。 はい。
で、オレンジレンジはもう曲を出せば出すほど、もう今のミセスグリーンアップルみたいな感じで、もう曲を出せばもう売れるっていう感じの、うーん、もう勢いがあったんですよね。で、やっぱり、でもなんかね、ちょっとやっぱりこう大人っぽい曲というか、ちょっとセクシーな曲だったりとかもするんですけど、あの小学生とかってやっぱりあんまりそういうの分かってないから、<chuckles> ま、だいたい曲調でね、掴んでこうね、楽しんでるっていう感じだったんですけど、なんかあの学校のクラスで、なんかクラス曲を作ろうみたいなのがあったんですよ。
はい。 へえ。うん。 うんうん。 はい。 うーん。<laughs> はい。 うんうん。 はい。 それはなんかイベントみたいなもんですか？
クラスで曲、そうなんか、そうですね、なんかレクリエーションみたいな感じで、その学級活動みたいなので、クラスの曲を作るみたいなので。そうだからもともとある曲の歌詞を変えて作るみたいな。うん。感じで作ろうみたいな。そう。で、班になって、それを考えるんですよ。で、それこそね、こうキラキラ星を歌詞変えてみたいな感じにしたりとかっていうのはいるんですけど、私の班はすごいミーハーだったので、オレンジレンジと以心伝心っていう曲があるんですけど、その曲をいっくあのその1番ですね、1番だけ丸々こう歌詞を自分たちで書き換えて
はい。 うん、ふん。 はい。 おお、なんか自分たちにぴったりな はいはい。ええ。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 はい。 はい。 ほう。
はい。<laughs> 作って、いち見事ゆ優勝してですね、その大会にあ投票に。はい、1年間私が書いた歌詞をみんなで歌うことになるっていう。<laughs> それはすごく覚えてますね。こう、所々そのほ本家の歌詞も織り混ぜて、でもやっぱりこの歌詞の内容的にはその学校のこととか、クラスのこととか、友達のこととかについての歌詞を書いてたりするんですけど、うーん。なんかそれをね、こうみんなで考えて、なんかずっと同じところを歌いながら「こっちの歌詞の方が良くない」とか「こっちの方がハマるんじゃない」とかって考えながら、うーん、やってたのはすごい覚えてますね。<sniffs> うーん。
ええ。はい。 <laughs> すごい。へえ。 <laughs> ええ。 はい。 うんうんうん。 おお。 はい。 <laughs> ええ、それって結構あれですか、クラスの男女みんな積極的に参加されてましたか？
うん。 そうですね。結構だから4人に1組とかになることがおおだ多かったんですよ。班になって決めるってなった時に。だから4人で男の子2人女の子2人になるんですけど、席の順的に。うん。なんですけど、結構でもあの他の班はちょっとわかんないんですけど、私がいた班は結構やっぱりみんな、やっぱりこうね、今時の曲っていうのもあって結構みんな、はい。積極的にやってくれてたんですけど。多分他の班とかキラキラ星とか選んだところは多分あんまりやる気なかったと思いますね。<laughs> はい。うーん。
ああ、はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ああ。あ、じゃあ、ごめんなさい、私の理解が間違ってなければ、その1つのクラスの中で班分けされて、その班ごとに曲を決めるってことですね。ああ、はい。
あ、はい。 はい。 あ、そうですそうです。 そうなんです。はい。班ごとに曲を書いて、で、最後に投票するんです。
あ、はいはい、は、あ、な納得です。
そう。 そうなんですよ。それをね、やって。だから班でまずは曲を決めなきゃいけなくて、で、その曲で、じゃあ、これを歌詞を替えて、このクラスの曲にしようっていうので、で、こう、みんなで、それをみんなの前で歌うんですよね。<giggles> はい。そう。で、みんなで、その、4人で歌うんですよ。で、<chuckles> で、最後に、こう、投票 <chuckles> して、一番だったところの曲を1年間歌いますみたいのがあったんですけど。うーん、それでね、すはい、そうなんですよ。で、やっぱりミーハーだったんでね、そこでうろ ORANGE RANGE をピックアップっていう。<chuckles> ははい、だかね、さいなんか、ORANGE RANGE 聞くと、<chuckles> なんか、その時の思い出が「うわ、懐かしい！」って、なりますね、うん。それこそ、こないだ、なんか、あの、YouTube のファーストテイクで、ORANGE RANGE が出てたんですよ「イケナイ太陽」とかで。「うわ、懐かしい」と思って、そっからまたさらに、こう、小その、ね、あれ中学生だったかな、小学生だったかな、忘れちゃいましたけど、それぐらいの時の思い出がやっぱり蘇ってきましたね。ふーん。
おお。 はい。 うんうんうん。 はい。 <laughs> よにんで。<laughs> はい。ええ。 おお、あ、なかなかね、楽しそうだね。 うーん。 あ、はい。え はい。 ああ。はいはいはい。え はい。 ええ。はい。 <laughs> ええ。 おお。え、じゃ、やっぱり、あの、その小学生の時に作った曲だと、やっぱりピンポイントで、その、あの、歌詞を替えた替え歌の歌詞なんかも思い出しちゃったりします？
はい。 うん。 それが、あんまり覚えてないんですよね。<laughs> それが、ちょっとは覚えたりするんですけど、ああ、でもやっぱりその時にしか歌わなかったから、そのいちねんでしか、だからあんまり覚えま、でも今頑張ったら覚えてんのかなって思いますけど、でもね、意外と覚えてないんですよね。でも、結構もじってたんですよ。だから全部替えたわけじゃなかったので、ちょこちょこやっぱ本家と同じ部分も残してたとかしたので、そこまで変えてなかったとは思うんですけど。うーん。
<laughs> あ、そうなんだ。<laughs> ええ。 はい。 うーん。<chuckles> ああ、はい。 おお。 はいはい。うじぬのは内容も結構、雰囲気的にも
そうですね。
オリジナルを残して
そうなんですよ。そう。で、なんか、やっぱ、その、まあ、曲がね「以心電信」だったので、やっぱ、こう、みんなが、こう、繋がってるよっていうような話なんですね。こう、みんなの気持ちは繋がってるよみたいな感じの話に持ってったので、多分、うーん、あんまり、こう、変わらなかったかかな。あの、そう、だからだからもうほとんど ORANGE RANGE の曲ですね。<chuckles> ORANGE RANGE の曲で勝ったっていう感じなんですけど。はい、それはすごいうん。
うーん。 はい。 おお。 はい。 はい。 <chuckles> だでも、ちね、はい。 おお。 はいはい。ま、でも小学生にね、し小学生にしては、結構、あの、なんて言うんですかね、あの、先を行ってるというか。
ちょっとぬそうです、ちょっとミーハーですよね、今考えたらね。なんか、でも、そんな感じだったんですよ、私たちの世代は、結構やっぱり、なんか、ちょっと、おませすおませだったなっていうのは、なんか、ちょっと、やっぱり思います、私が、今、うーん、あの、考えても、結構おませな世代だった気がしますね。
ねえ。<chuckles> うん、ふん。 あ、はい。 ううーん。 はいはい。 ええ。え、じゃ、その、曲を、あの、作ってる時のことを、その、えっと、思い出した時に、例えば、あの、えっと、他の、あの、組はどんな曲だったとか、あと、先生はどんな先生だったとか、もう結構鮮明に思い出すようなもんですか？
うーん。 はい。 うん。 ああ、センス そうですね。結構、でも、他の、あの、その、班が作った曲とかは、実はあんまり覚えてなくて
はい。 ええ。
なんか、もう、多分、自分の曲を失敗しないかどうかの方に、しなんか不安が行きすぎて、多分あんまり聴いてなかったんでしょうね、発表の時間。こう <chuckles> そう。だったので、あんまり覚えてないんですけど、でも、なんか、その時の担任の先生とかすごいやっぱ覚えてますね。はい、一番好きせいだったりとかするので。うーん、なんかねうん。
<chuckles> <chuckles> うーん、そうですよね。うん、ふんふん。 おお。 はいはい。なんかね うん、いや、あの、結構そういう曲聴いて昔のことを思い出す時って、あの、細かいことっていうよりも、何て言うんですかね、その、空気感とか匂いみたいな、そういうのも思い出すかなって。
うん。 うん。 うーん。そうなんですよね。確かに、そうですね。で、なんか、あと、やっぱり、こう、昔の曲その時はさっきもちょっとお話したんですけど、ちょっと ORANGE RANGE って結構なんか、ちょっと大人っぽい、なんかセクシーな曲だったり、ん、ん、ん、そんな歌詞だったりとかするんですけ、やっぱりその当時は、よくわかってなかったんですよね。だけど、やっぱ、こう、大人になって聴くと「え、こんな歌だったんだ」とか、<chuckles> それこそ、その、他の人、例えばなんか、絢香とか、そん時に流行った、なんか、そういう人とかの曲を、今んなってくと「あ、こういう意味だったんだ」とか、なんかちょっと歌詞とか 意味が、その時は分かってないで、ただメロディーが好きで歌ってたけど、なんか、ちゃんと聴いたら「え、すごいいい曲じゃん」みたいな、遅いよって感じですけど。はい。なんかね、そういうのが、なんか、大人になってやっと分かるみたいな、っていう曲も結構ありまね。うーん。
うーん。 はい。 はい。 ええ。 うーん。 はい。<laughs> はい。 うん、ふん。 うん、ふん。 はい。 うんうん、ふん。 ああ。 はいはい。 ありますよね。 んねえ。なんかね、あの、YouTube なんか見てても、どんどんどんどん、それが、掘られてくように、見つかったりすることありますもんね。
うん。 うーん。 そうですね。だからそれこそね、なんか、最近の人がね、昔の曲歌ってたりとかっていうのもね、結構あったりしますからね。そうするとやっぱりね、こう、思い懐かしいって思うと同時に「あ、こんな歌だったんだ」とか、「あ、こんな歌詞だったんだ」っていうのがね、ちょっとこう、うん、なんか、新しい発見というか、知ってる曲なの、うーん、ていうのも、なんかちょっと面白い感覚だなっていうのは思いましたね。
<chuckles> あ、はい。 うんうん。 ははい。 そうですよね。うんうんうん。 あ、確かにそうですよね。その、懐かしい曲を聴いて、あの、なんて言うんですかね、その、新鮮にええええ。ね、なんか新しい発見みたいな。
うーん。 うん。 新鮮な気持ち。<chuckles> そう。ちょっとこれはね、あんまりない感覚ですよね。
うーん。ええ。
そうですよね。なんか、あと、私、なんか、ちっちゃい時に、すごい覚えてるのが、あの、なんか、懐かしの曲50選、みたいなテレビ番組、よくあったじゃないですか。で、なんか、ちえこちゃんとか、百恵ちゃんとか、やってる番組よくやったんですけど、私はやっぱ分かんないから、すごいつまんないんですよ、あの番組。そう。でも今やってるああいう番組って、すごい面白いんですよね。<chuckles> あの時はね「へ、ママ回していい？」とかって言ってたけど、なんか、もう、い今だったら分かる。「ほんっとにごめん。見て見てよ、いいよ」って、<laughs> 言いたいですね。ううん。
はい。 はい。 あ、ああ、ありましたね。 はい。はい。 うーん。 はい。 うんうん。あ、はい。 <laughs> やっぱりね、それぞれの人に、それぞれの、ね、時代があって、ね、やっぱ懐かしいって思う曲も、それぞれ世代によって変わりますもんね。
うん。 うーん。そう。う そうなんですよね。だからなんか、あ、その世代に来たのかって、ちょっと、ふと私も感じましたね、自分自身で。ここの、このステージに私も来たのかっていう。<laughs> そんな感じが、うん。でも今はねうん。
うーん。 <laughs> <laughs> ままあね、そこら辺はねうん、どんどんシフトしてきますからね、みんなね。はい。
そうですね。それこそね、今はサブスクですごい聴きやすくなったので、それこそ昔みたいに借りに行かなくてもね、あ、これちょっと久しぶりに聞いてみようってピッて押したらすぐ聴けるので。うーん、なんかね、そういう感じでね、ちょっと最近は、ナツメロをちょっと聴いていこうかななんて、うーん、思ってますね。はい。
うはい。 うんうんうん。 はい。 ほう。ああ、いいですね。うーん。いや、それにしてもやっぱりね、懐かしい曲っていろんなね、思いが、あの、出てくるんで、楽しいですよね。うんうんうん。
うーん。 そうですね。なんかね、やっぱり、こう、最近の曲もいいですけどね。でも、なんか、やっぱ、ひさすたまにはやっぱ、私は平成なので、平成の曲をやっぱ聞きたいなと思いまね。はい。うーん。
あ、はい。ですよね。いや、楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。